Senti, volevo chiederti, ma, mhmm, secondo te, come cambia la cultura quando le persone migrano?
Sicuramente cambia tantissimo. Allora, come cambia è una domanda molto interessante, ehm, perché posso portare il mio esempio: io sono, ehm, un, diciamo, immigrato di seconda generazione oppure un cittadino di prima generazione, nel senso che, ehm, i miei genitori sono gli immigrati in questo contesto. Quindi mi sono ritrovato a vivere una vita fatta da 2 facce diverse, 2 facce della stessa medaglia. Perché per me è sempre stato: entro in casa e, ehm, parlo pugliese, sono con delle persone pugliesi, mi sento in Puglia, e poi quando f vado fuori però c'è il Duomo di Milano <chuckles> e quindi la situazione è sempre stata molto, molto particolare, quindi ho sempre vissuto questo tipo di dualismo.
Mh. Erto. Mh-mh. Okay. Sì. Capisco. Mh-mh. Mh-mh. Capisco. <chuckles> Erto. Immagino. E volevo chiederti: ma, mhmm, quindi questa situazione, mhmm, com'è che l'hai vissuta? In maniera positiva, negativa o comunque a tratti? Magari, ehm, quando eri più piccolo, n non lo so, magari tendevi più a, mhmm, ehm, accusare questa cosa qui, oppure è sempre stata una cosa magari che non che a cui non hai dato peso, ecco.
A certo. Allora, io sono abbastanza convinto che, ehm, l'innocenza di bambini sia reale, perché, crescendo, per lo meno per i primi anni, io non ho mai sentito nessun tipo di differenza con gli altri. Sono cresciuto nel mio contesto e, appunto, vivendo questo dualismo, però in maniera totalmente naturale. Quindi per me non c'è nes stato nessun tipo di mhmm, di alterego, cioè un una persona che entra in casa è diversa e una persona che esce fuori di casa ed è o n'altra. Ehm, diciamo che, con gli anni, soprattutto nelle scuole medie, ho iniziato a sentire un po' invece questa differenza. Ho sentito un po' addosso questa questo stigma del ragazzo del sud, che è una cosa che non ho mai compreso fino a quegli anni. Infatti infatti per fare un esempio, per tirare fuori una parola che viene utilizzata spesso, quella del terrone, io non l'ho mai vissuta per i primi anni come un qualcosa di offensivo, ma sempre un una parola che veniva tirata fuori per parlare delle persone del sud. Poi <tsk> col tempo, effettivamente, mi sono accorto che per alcune persone era mhmm, lo sentivano lo sentivano in modo, appunto, offensivo, crescendo ancor di più, arrivando quindi agli anni liceali e poi universitari, invece la situazione è cambiata nuovamente, perché ho iniziato a godere di questa cosa, un po' come una persona che vive 2 culture diverse. Ho capito che per me era molto più ricchezza che handicap, quindi è stato molto importante per me capire che queste 2 facce della stessa medaglia, in realtà, mi arricchivano, mi rendevano una persona un pochino più complessa e quindi anche, diciamo, un pochino più interessante, secondo me.
Mh-mh. Certo. Capisco. Mh-mh. Esatto. Mh-mh. Chiaro. Mh-mh. Certo. Immagi Mh-mh. Cer Esatto. Ah. Immagino. Mh-mh. Sì? Okay. Certo. Mh-mh. Assolutamente. Certo, quindi lo mhmm, lo vivevi, anzi, con orgoglio questa cosa comunque di avere le origini di del Sud Italia, ecco. Però sì?
S S sì, è un è un orgoglio che è arrivato dopo, però sì, ehm, l'ho capito col tempo e ad oggi sì, lo chiamo assolutamente orgoglio.
Certo. Beh, adesso sei magari più consapevole. Ci sono volute magari delle ehm, l tra virgolette "lezioni di vita" per farti arrivare a questa consapevolezza. Ehm, certo, volevo chiederti mhmm, volevo fare una sorta di confronto, mhmm, okay, vieni da giù però sei comunque, ehm, 100% italiano, quindi, ehm, vabbè, c'è sempre stata questa cosa da quando praticamente, mhmm, è nata <chuckles> la nazione Italia in generale di questa emigrazione di massa dal sud del paese al nord, quindi, diciamo che anche i nordici alla fine s sono abituati e comunque, ehm, sì, lo vedono un attimo più su l lo sì, magari hanno qualche pregiudizio, però fino a un certo punto. Ma que secondo te, c'è veramente differenza invece magari da un ragazzo, o di seconda generazione con genitori però che vengono dall'estero? Penso magari a, ehm, ragazzi marocchini, ragazzi africani, ecco. Ehm, secondo te c'è ques c'è mo c'è più differenza rispetto a venire dal Sud Italia, rispetto a venire proprio da un altro paese? Ecco, e magari anche proprio una questione di colore della pelle, ecco?
Assolutamente sì. Certo. Mh. Certo. Certo. Secondo me no, non è un questione non è qualcosa legato al colore della pelle quanto all'assimilazione della cultura stessa perché io penso, in particolare, alle persone che come me hanno vissuto la mia situazione, ma 30 anni prima e, secondo me, era tutto diverso; erano vissute e viste in modo sicuramente diverso. E, quindi, ehm, riesco a paragonare di più quelli che magari sono arrivati al Nord Italia, penso a Milano negli anni '60, con, appunto, facendo un esempio, ehm, i nordafricani di oggi che, ehm, ve vengono visti in un certo modo. Quindi il discorso culturale e di diciamo, ehm, di di consapevolezza della persona diversa, non è tanto legato al colore della pelle, quanto alla lontananza della cultura. Quindi finché <sucks teeth> finché diciamo il Sud Italia è era ai tempi, lontano dalla cultura nordica, e ad oggi non lo è più perché siamo una nazione riconosciuta come tale, io penso che col tempo arriveremo anche ad assimilare anche il discorso del, ehm, nordafricano in maniera più consapevole e diversa. Io, per esempio, faccio sempre un parallelismo più che con gli italiani, con, ehm, i ragazzi che sono arrivati dall'Albania. C'è stato un grandissimo no, una grandissima fase di immigrazione negli anni '90, degli albanesi che arrivavano in Italia; e negli anni '90 erano visti un po' come gli altri, gli albanesi. Mentre, ehm, ad oggi, secondo me, appunto, dal mio punto di vista, per lo meno nelle città dove sono cresciuto, tra, appunto, Sud Italia e Nord Italia, ehm, gli albanesi sono parte integrante della nostra società e non vengono visti diversamente rispetto, a mhmm, agli italiani. Certo, c'è una cultura di base diversa, riconosciuta, ma mai discriminata, per lo meno non più.
Okay. Sì. Cer È vero. Mh-mh. I? Certo. I? Esatto. Mh-mh. Erto. Chiaro. Mh-mh. Sì? È vero. Cer sì. Mh-mh. Assolutamen Chiaro. Certo, beh, comunque, magari, sai, ehm, la cultura de degli delle persone che vengono dall'Albania come, vabbè, anche comunque le persone che vengono dal Sud Italia, è comunque una cultura europea e mo s comunque, tutto sommato, molto simile a, mhmm, coloro che sono sempre vissuti al Nord ecco. Ehm, secondo te, ehm, sarà più difficile magari assimilare culture, appunto ,di persone che, ehm, vengono da paesi molto più lontani come Africa, India, Pakistan, dove abbiamo visto magari una una tipo di immigrazione molto forte, soprattutto negli ultimi anni. E quindi, sai, è anche una questione religiosa, perché comunque la cultura si basa spesso e volentieri anche sulla religione, quindi magari determinati comportamenti, determinati, mhmm, aspetti della loro vita sono quasi po potenzialmente incompatibili con i nostri. Oppure pensi che comunque, ehm, magari più lentamente rispetto ad albanesi o anche rumeni, ehm, perché sono ci sono anche tanti rumeni in Italia, però comunque è stata una integrazione la quella dei popoli più vicini a noi, molto più rapida, ecco, secondo te, ci sarà una differenza di velocità nel nel tipo di integrazione?
Mh-mh. Sì. Certo. Assolutamente. Mh-mh. Per me sì, per me il discorso è legato principalmente alle tempistiche, perché abbiamo notato, appunto, alcune popolazioni essere molto più rapide, alcune essere un pochino più lente, alcune come per esempio ehm, pe penso alla cultura cinese che invece si è integrata molto silenziosamente, ma in realtà anche molto velocemente, all'interno della mhmm, de de del mondo della penisola italica. Secondo me, la questione nordafricana è sicuramente questione di tempo. Non è non è questione culturale anche perché tanti albanesi che magari sono arrivati in Italia, anch'essi sono musulmani, però, appunto, legati ad una cultura un pochino diversa perlomeno per per le origini. Per quanto riguarda, mhmm, s i i marocchini penso sia, appunto, una questione di mhmm, di tempo, ma dico marocchini, ma in realtà un po' tutto il il Nord Africa. Io ho persone <clicks tongue> conosco persone che lavorano con mio papà, che sono, ehm, di origini egiziane, e gli egiziani sono forse stati i primi nordafricani ad arrivare in Italia un po' di anni fa. E ormai io posso dire, secondo me, sono i più integrati tra i mhmm, tra le popolazioni nordafricane, ecco. Ehm, quindi sì, sì, io lo legherei più al a una questione a un fattore tempo. Certo che tu poni una domanda molto interessante perché, ehm, la questione religiosa è effettivamente un fardello molto, molto importante, e mhmm, e e secondo me, è quello che, mhmm, <clicks tongue> intercede di più, che secondo me che dà anche un po' di di di di adito a al pensare che ci siano gli altri e noi, quando in realtà sì.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. È vero. I? Cer Mh-mh. Sì? Capisco. Certo. Mh-mh. E? Certo. Capisco. Mh-mh. Erto. Assolutamente. Sì, sì. Certo, magari mette una differenza in più o potrebbe essere magari un piccolo ostacolo, perché comunque, ehm, soprattutto in determinate culture, la religione è molto radicata e, mhmm, plasma le menti anche di quelle persone che, in qualche modo a volte sembrano anche essere, come dicevo prima, incompatibili con determinati stili di vita o pensieri, magari penso al liberalismo che c'è qui in Europa, ecco. Quindi, ehm, mhmm, secondo te, mhmm, cosa dovrebbe fare magari un paese ospitante come il nostro, ehm, rigua nei riguardi di queste persone, ecco, secondo te l'approccio che sta avendo adesso magari in questo periodo di forte immigrazione è quello giusto, oppure potre potre potrebbe anche magari puntare su altri tipi di accoglienza, ecco.
Certo. Certo, assolutamen Mh-mh. Secondo me, mhmm, il discorso è proprio questo, nel senso che, differenziare non aiuta mai nessuno e b parlare di culture in modo diverso rispetto alla nostra non aiuta assolutamente. Sarei molto incoerente, non ti direi la verità se ti dicessi che così come stanno andando adesso le cose va bene, perché insomma i dati sono di fronte a ai nostri occhi. Ehm i io io ho sempre pensato questa cosa: a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dalla religione, a prescindere da qualsiasi cultura, se non si interviene in modo reale sull'istruzione, non si va da nessuna parte. Io penso che le spese pubbliche, e ehm, riguardanti certo, anche la sanità ha un suo peso, ma soprattutto l'educazione e le scuole sono ciò che formano le persone che fanno parte proprio di questo enorme meccanismo e enorme orologio che s con gli ingranaggi non oleati non va da nessuna parte. Quindi, cos'è che mette l'olio negli ingranaggi di un motore che funziona, di un orologio che funziona: è l'istruzione, è la scuola, è il passare, la doppia educazione, quella che va a scuola e quella che, ehm, ehm, si ripercuote anche poi in casa. Secondo me l'unica vera soluzione sarà sempre, a prescindere da qualsiasi discorso di immigrazione, riguarda sempre l'intervento scolastico e l'importanza dell'istruzione.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Certo. Mh-mh. Sì. Assolutamen Mh. Chiaro. Esatto. Mh-mh. Certo. Chiaro. Uhm, esa Chiaro. Certo, questo questo è proprio vero. E, mhmm, secondo te, mhmm, la cultura del paese ospitante, ehm, può cambiare in meglio o magari può cambiare anche paradossalmente in peggio con, ehm, appunto, l'immigrazione, perché sai ci sono casi di paesi magari che hanno una forte immigrazione di un determinato tipo e appunto la cultura generale del paese, piano piano negli anni è comunque, ehm, cambiata verso un determinato, ehm, come dire verso una determinata corrente. Ehm, quindi secondo te, ehm, è un arricchimento culturale oppure potrebbe anche magari far perdere i valori tradizionali di quel paese?
Mh-mh. Certo. Questo è proprio l'estremo paradosso dell'immigrazione ed è un qualcosa che secondo me terrà i filosofi e i politici occupati per il resto dei tempi, perché il la verità sta proprio nel mezzo. Perché come, mhmm, dicevamo poco fa, l'istruzione aiuta tantissimo gli ingranaggi e allo stesso tempo il bagaglio culturale che una persona porta all'interno di un nuovo paese, allo stesso tempo è importante e da celebrare, quindi, ehm, l l'impo l'importante è lavorare su due fronti e sperare che l un l'uno non rovini l'altro, ehm, eh-eh, è ovviamente un
Mh-mh. Certo. Sì. Total Mh-mh. Erto. Mh-mh. Chiaro. In qualche modo lo arricchisca, si arricchiscano a vicenda dici dic
Ehm, esattamente, lo l'obiettivo è sicuramente quello, poi gli esempi che abbiamo, diciamo non ci aiutano, uhm, in realtà a vedere, ehm, come come dovrebbe come dovrebbe andare perché a volte sono estremamente negativi, ma sia da un lato che dall'altro, perché una persona che viene privata della sua cultura è aggredita perché è diverso e dall'altra parte, uno stato oppure una cultura di origine che viene tra virgolette, "attaccata" da persone che, ehm, vogliono tenersi la propria idea, i propri costumi e che f hanno un po' di difficoltà certo, ad accettare quelli del paese ospitante. Quindi sì, sta lì, il gioco sta proprio nel mezzo e cercare di arricchire l'uno con l'altro, ma ovviamente è molto, molto difficile.
Certo. Assolutamente. Chiaro. Vero. Certo. Piano. Non è facile. Ecco, volevo farti un ul sì.
Una co sì, una cosa che può aiutare, scusami, è giusto per conclude cioè complu congu concludere, mettere ecco l'arricchimento al centro, per esempio il cibo. Cioè il cibo è un qualcosa che dovrebbe da entrambi i lati arricchire. Esatto, e dovremmo partire da quello, dal celebrare quello che portiamo a tavola, secondo me, per lo meno nella mia esperienza pugliese, ha aiutato tantissimo.
Dimmi, dimmi. Sì. Beh, sì, è vero. <chuckles> Il cibo unisce molto <chuckles> in effe È vero. Assolutamen Chiaro. Per quello che poi è anche la forte immigrazione italiana bene o male ha sempre avuto successo negli altri paesi. <chuckles> Perché sì.
Assolutamente, assolutamen ehm, se se arrivasse <chuckles> uno scandinavo ecco sarebbe più difficile prendere d come esempio la sua cultura di di di cibo, per lo meno, ehm però però a prescindere, ehm, bisogna trovare dei punti di riferimento, dei punti di connessione.
Sì, chiaro. Culinaria, esatto. Volevo Certo, che ci sono comunque. Ehm, volevo farti un'ultima domanda, mhmm, secondo te il trend diciamo di que del di questa integrazione, cioè che tipo di società stiamo andando a creare: una società più chiusa o una società comunque, ehm, capace di accogliere e anche comunque un'immigrazione capace di integrarsi, ecco?
Che ci sono. Secondo me stiamo andando verso sempre più una globalizzazione, quindi un mix di culture diverse, ehm, ed è una cosa, uhm, s dal mio punto di vista, ehm, positiva. Certo è che va, insomma, pe presa per bene, accompagnata e fa fare in modo che non si rovini, ehm, questo questo gioco enorme, ecco.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Chiaro, sicuramente come tutte le cose ha i suoi pro e i suoi contro. Comunque volevo ringraziarti per la bella conversazione e ti auguro una buona serata.
Assolutamente. Ma ti ringrazio io, ehm, domande f fantastiche, mi è piaciuto molto fare questa chiacchierata con te, grazie mille e buona serata.